Oke ceritanya awalnya ini tuh, eee, ini masa-masa libur di aku kerja ya, jadi aku manfaatin ini untuk pulang ke kota asalku nih karena aku perantau gitu saat itu, eee, jadi aku pulang, eee, sekaligus juga ada, eee, pernikahan temenku yang aku harus hadirin gitu jadi, eee, sekaligus lah aku bisa, eee, apa ya, kumpul sama keluarga sekaligus datengin pernikahan temenku. Sebenarnya hilangnya itu bukan di momen-momen itu ya, justru hilangnya <chuckles> setelah aku pulang lagi ke kota tempatku bekerja jadi aku, eee, pulang pergi itu
Oke. Oh, oke. Terus terus? Mmm mmm. Heeh heeh. Oh pulang dari kampung halaman tuh Kak?
Enggak enggak dari da dari kampung halaman, tapi pas aku pulang lagi ke tempat perantauanku, eee, hilangnya tuh di situ, jadi aku pulang pergi kan naik kereta tuh.
Heeh heeh. Iya iya. Nah terus?
Nah pas pulang lagi di tempat perantauan, eee, aku udah selesai nih, udah di stasiun udah turun kereta, jadi dari stasiun, eee, ke tempat tinggalku itu jaraknya lumayan, jadi aku harus naik ojek ya, saat itu aku pesennya Gojek tuh.
Gojek oke. Nah itu hilangnya apakah di jalan, Kak? Terus kamu kapan sih pertama kali nyadar nih ponsel kamu tuh hilang? Kayaknya kan kalau sekarang ponsel tuh barang berharga gitu ya. Nah pasti kadang di heeh dipegangin banget nih. Nah itu gimana sih, Kak? Kapan sih sadarnya, Kak?
Betul betul. Betul betul, jad jadi, eee, aku nyadarnya tuh setelah aku naik Gojek jalan, eee, beberapa saat gitu ya, kayak di tengah-tengah jalan aku baru nyadar jadi, eee, setelah akhirnya aku tau ya kayaknya momen jatuhnya itu, eee, pas aku mau naik si Gojek ini nih. Jadi sebagai gambaran ya aku tuh, eee, di momen itu aku pakai jaket bomber yang sakunya itu ada di kanan kiri, tapi isinya itu udah penuh Kak, ini aku gak nyadar sih, eee, jadi aku kayak pake topi juga, topi beanie ya, eee, kayak topi kupluk gitu, karena mau naik Gojek kan, eee, topinya harus dilepas dulu kan biar bisa pakai helm. Nah aku lepas tapi aku gak masukin tas, aku taruh, eee, saku yang udah penuh itu, kayaknya dari aku naruh itu, handphone-ku jadi malah jatuh tuh.
Heeh heeh. Naik Gojek. Heeh heeh. Iya iya. Oh oke oke heeh. <chuckles> Heeh heeh. Terus terus? Iya iya betul. <chuckles>